Вот, кстати, по поводу фильтра. Это, наверно, тоже относится к, м, вот это вот монетизированию каких-то личных трагедий, болезней, вот потерь каких-то, э эксплуатации вот этого собственного горя какого-то, да. Это вот тоже относится к вот этим всем рамкам, потому что это опять-таки, наверное, один из моментов, который хочет увидеть зритель, но не факт, что изначально х да.
Конечно. Потому что люди любят Да. Конечно, трагедия трагедия, да, трагедии, интриги, расследования, измены- это то, что любят люди любят. А вот эти веселухи, там, типа: "А у меня всё хорошо",- кому это надо? И вот эти начинаются: "Вот он уехал один без меня в отпуск с какой-то там секретаршей",- и начинают мусолить эту тему. На самом деле ничего там нету. Зачем это нужно? Это ужасно. Вот это самое, что, мне кажется, отбивает желание, а, быть искренним. И вот, как я скажу, чем больше личного, тем больше доверия. Это, не мне кажется, не всегда работает.
Мгм. Хм. Мгм. Да. Ага. Мгм. Да, похоже, чем больше людей в это вовлечено, тем меньше как раз-таки всего этого чувства и доверия происходит. То есть всё это чем меньше знают людей, тем более искренним кажется и сама история, и само состояние. Потому что иначе это начинается: чем больше людей знает, каждый хочет что-то сказать, каждый хочет осудить, каждый что-то вне хочет что-то внести, и понеслась, мгм.
Конечно. Да. Конечно. Это правда, этот сто процентов Вот я те так скажу, да, что вот есть же блогеры, которые там ведут там свои странички уже там несколько лет, там несколько 5-10 лет, да, и они ведут там про, например, про здоровое питание. Они вот как вели про здоровое питание, так и ведут. Кто муж у неё, кто у неё дети, никто не знает. Вот она не выходит за рамки вот этих границ, которые она для себя, там, не знаю, может, там 5 лет пришла она к этому или там 10 лет назад. И то, что вот многие как бы блогер там не показывают свою жену и говорят: "Это вам не нужно, это моё, это моя личная жизнь, это моя личная жизнь".
Да. Мгм. Да. Мгм. Да. Да, тематика- здоровая пищ пища. Всё, значит, только про здоровую пищу тематика идёт. Всё, н никаких личных приватных историй нет. Хм.
Да, да. Да, хотя там подписчики просят не над не нужно вести, если ты там выигра как, скажем так, установил какие-то границы для себя, не нужно их нарушать ради контента. Это только хуже будет тебе, мне кажется, это тоже очень важно знать.
Определенно. Не каждый контент, да и вообще, наверно, контент не стоит того, чтобы вот терять что-либо, потому что просто останешься ни с чем. Слушай, ну
Да. Это согласна, это точно.
Да, определённо. Слушай, ну, вот эта вот тематика инфлюенсеров и в целом популярности, она, конечно, очень глубокая, очень тяжёлая, хотя отчасти достаточно легко ограничивается самими людьми. Слушай, спасибо тебе большое за твои мысли, за твои истории. Было очень интересно, и надеюсь на будущие разговоры.
Конечно, да.